Oye, fíjate que, te quería platicar últimamente, la verdad es que, eh, por unos cambios en nuestra rutina, ah, he estado durmiendo demasiado, demasiado tarde, literalmente ya solamente duermo como hasta 3 4 de la de la madrugada, y pues, la verdad es que, estoy como que un poquito frustrado, porque sí me me gustaría como, digamos, acoplar mis mis ritmos, mis horarios, eh, pero bueno, para darte un poquito de contexto, mi mi esposa le cambiaron el horario, entonces está saliendo un poco más tarde, y normalmente se desocupa hasta como por las 11 12 de la noche, y ese es el momento en el que empezamos, pues digamos, a cenar, a hacer como que alguna de las actividades de nuestra rutina, y precisamente como pasa tan tarde, la verdad es que nos despierta mucho, ¿sabes?, nos activa y y por eso es que no conciliamos el sueño hasta como ya a altas horas de la de la madrugada, pero justo también, em, lo que sucede es que, evidentemente, pues, nos despertamos un poco más tarde o incluso si nos despertamos más temprano para hacerlo, digamos, un poco más productivo, ah, pues, despertamos como con muy poca energía, realmente nos sentimos cansados, a menos de que, eh, por supuesto, no nos quedemos hasta un poco más tarde dormidos, pero al final sí siento que esto, pues, merma un poco la productividad que podamos llegar a tener durante el transcurso del día, entonces, pues, la verdad es que sí he estado, estoy, un poquito frustrado por esa parte en la que sí quiero regular mi mi sueño, pero pues, no lo logro ¿no?, y y seguimos con esta rutina, entonces, no sé si tú tengas quizá algún consejo, alguna perspectiva para poder, pues, lidiar un poco con esto.
Sí, oye, pues no te preocupes porque eso es una algo que es muy normal, el hecho de de que en este sentido, pues te sientes un poco fuera de horario, ¿no? Pero por lo que he escuchado, lo que escuché fue que, em, e fu fu -es un poco el resultado de este cambio de horario, ¿no? En en los en los horarios de tu de tu pareja. Eh, cuéntame acerca de esto, ¿es algo que va a ser como definitivo? ¿Es algo que suele pasar en cierto año de la en cierta parte del año o es algo que que quizás, em, pues, cambia continuamente?
Ujú. Ujú. Eh, es algo que es muy probable que cambie, de hecho, porque, bueno, sabemos que va a cambiar en aproximadamente un mes, más o menos, un mes, mes y medio. Ah, a ella le asignan, como, digo, por su trabajo se le asignan nuevas clases, entonces cada clase tiene un horario distinto. Entonces, por esto es que, eh, por ejemplo, en un mes, mes y medio, sabemos que va a terminar la clase que tiene como que ya en el horario, pues casi nocturno, o bueno, más bien nocturno. Eh, entonces, sabemos que va a cambiar. Sin embargo, aquí suceden 2 cosas. La primera es que, pues, tengo como que ese miedo, ¿no? Incluso de ya después de 2 3 meses, eh, al final duras e estas clases como 4 meses, entonces, pues, es todo el tiempo que llevamos. Eh, que al final termine la clase y, por mucho que ya tengamos esa posibilidad de dormir temprano, no nos acoplemos, nos acostumbremos tanto a este ritmo que que terminemos por no asimilar también el tema de de un nuevo cambio de horario. Eso a aunado a que no se conocen como los nuevos horarios que vayan a tener las futuras, eh, en el futuro el trabajo de mi esposa. Entonces, tanto es posible que que sea en la mañana, en la tarde o que vuelva a ser incluso en la noche.
Ujú. Okey. Okey. Oye, cuéntame un poco más acerca, pues, de estos cambios. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿A ti cómo cómo te te cuesta mucho trabajo? ¿Has intentado, como quizás, pues, seguir con tu rutina?
Ah. Pues sí, la verdad es que se nos hace un poquito pesado. Bueno, en lo particular a mí, yo ya había estado acostumbrado al tema de dormir tarde, bueno, no, no puedo decir acostumbrado, pero sí estuve anteriormente en un trabajo que igual era nocturno y, pues, básicamente, dormía hasta como por las 7 8 de la mañana. Empezaba mi ciclo de sueño. Ah, y y la verdad es que, pese a que ya haya estado en ese tipo de experiencias, sí, no, es algo que no no asimilo muy bien. Eh, pese a que igual no duermo tan temprano, la realidad es que sí resiento mucho el el hecho de dormir un poco tarde, y la verdad es que también me hace sentir como que este tema de culpa, ¿sabes?, por no ser tan productivo. Si me despierto, si si quiero dormir como que sea buen ciclo de sueño, pues tendré que despertarme hasta por las 12 del día y, pues, evidentemente, las primeras horas del día ya se perdieron, me hacen sentir culpable. Pero a su vez, si me esfuerzo a a, digamos, despertar un poco más temprano, pues sí me entra muchísimo esta falta de energía, me siento cansado, irritable todo el día. Entonces, sí, sí tiene una afectación importante.
Ujú. Sí, claro, esto es completamente normal, no te preocupes, es algo que le suele pasar es como un denominador, ¿no?, en toda la gente que tiene trabajos de noche, el tratar de conseguir, pues, este, adaptarse al ritmo de vida de los demás, incluso para hacer reuniones, ¿no?, como para verse con los amigos. Todo ese tipo de cosas, pues, cuando tienes un horario nocturno, es complicado. Y como tú lo has mencionado, el hecho de despertar de tarde, eh, puede implicar también, pues, un sentimiento de de culpa, ¿no? Porque ya lleva, pues, muchas horas de sol, eh, todo ya está, aparentemente, todos ya están activos y tú te vienes despertando. Entonces, no te preocupes, es algo normal. Pero me gustaría saber, pues, si tienes como una rutina de sueño o algo para que hagas antes de dormir. ¿Cómo cómo ha afectado esto tu tu rutina? ¿Cenas a la en la madrugada? ¿Desayunas por las tardes? ¿Cómo es?
Ujú. Sí, justo. La verdad es que yo también digo, mi la parte de mi trabajo es un poco más flexible porque yo no tengo horarios específicos para poder, eh, trabajar. Entonces, la verdad es que suelo utilizarlo un poquito o jugar un poco con mi horario de trabajo para, justo, llevarlo como a esas últimas horas del día. Y ya previo a que mi esposa salga de de trabajar, aproximadamente una 1 hora antes, eh, trato como de ponerme al tema de la comida, de la cena y todo eso, para que justo cuando ella salga, eh, nosotros, pues, empezar a cenar, ¿no? Y, digamos, optimizar un poco el tiempo, según, ¿no? Porque la realidad es que tampoco ayuda demasiado. Eh, y y pues justo ya una vez, pues, digamos, tengo la cena y todo eso, empezamos a cenar mi esposa y yo, ah, pues vemos una serie, vemos algo en la tele, y pues vaya, eso nos lleva como a despertarnos un poco, ¿sabes?, como a activarnos un poco. Y ya es justo cuando, digamos, terminamos de cenar como a la 1:00, 1:30 pero pues ya estamos como muy activos y no dormimos inmediatamente, nos seguimos viendo algo en la tele, o nos ponemos, pues, como a revisar otras cosas, o incluso seguimos trabajando, am, y y al final, pues, siempre terminamos conciliando el sueño más por caer rendidos que realmente porque tengamos una rutina.
Ujú. Ujú. Okey, okey. Oye y pues cuéntame de esta calidad de sueño que tienes. O sea, ¿sí consigues como dormirte tus cuando te lo propones? Eh, o sea, cuando te dejas como esta libertad de despertarte hasta que tu cuerpo te dice, ¿lo logras? ¿Sueles despertarte? Eh, más bien, ¿no te despiertas durante la noche o o a veces te despierta? Por ejemplo, la actividad de, pues, del día a día, no sé si ahí en tu casa, pues ha haya mucho ruido, l ruido externo, eh, la luz del sol si entra a tu cuarto. Cuéntame un poco de eso.
Ah, pues sí, eh, vaya, sí tenemos el sueño pesado. <chuckles> Particularmente yo, la verdad es que sí, sí es complicado que me despierte, pero sí noto que ul sobre todo últimamente, cuando pasan las personas, como, digamos, de limpieza de la unidad en donde vivo, eh, quizá perros que empiecen a ladrar, coches que se empiecen a escuchar afuera en la calle, si bien no me quitan el sueño, sí me llega a a despertar y, pues, no sé, mm, vuelvo a quedarme dormido como en unos 5 o 10 minutos, am, pero sí, sí es cierto que hay una interrupción ahí. Entonces, pues tanto eso como que en algún punto eh, también si si ya mm, logran, por azares del destino, despertarme, pues también trato que ya como de ser un poco más productivo, bajo a atender a mis perros y todo eso, ¿no? Entonces ah s de nuevo, sí es un poco complicado, pero sí llega a pasar. Sí e casi siempre me despierto, pero también es cierto que puedo volver a dormir, sin mayor consecuencia.
Ujú. Ujú. Okey. Okey. Oye, y y, por ejemplo, mm, pues, ¿has como intentado quizás, em, esto de de de poder cambiar tu tu horario? ¿Como no adaptarlo tanto a al de tu esposa, o si es algo, eh, obligatorio que tienes que hacer?, o no sé, mi mi pregunta va encaminada, si podrías tú como tener una rutina de sueño independiente.
Ah, pues, la verdad es que no lo he intentado, sinceramente, fue como un tema de, ah, bueno, pues, vas a cambiar tu horario, pues me adapto un poquito a ti. Ah, pero sí, si te soy honesto, jamás ni me lo he planteado ni no lo he intentado. No sé qué tan tan complicado, qué tanto tendría que hacer como para organizarme, sobre todo, ¿no?, en el tema de de poder hacer mis cosas y tener un una buena rutina de sueño.
Ujú. Ujú. Okey, okey. Bueno, mira, mi mi consejo iría encaminado hacia, <sucks teeth> eh, tu situación es complicada, muy complicada porque realmente, pues, tener un trabajo nocturno que ocupe, pues, eh, el hacerlo hasta ho altas horas de la madrugada es es un tema delicado, ya que el cuerpo, pues, de forma natural no está acostumbrado. Entonces, es normal que, pues, te sientas cansado y todo esto. Sin embargo, pues, hay pequeñas tácticas que puedes ir, eh, tomando para que justamente, pues, tu calidad de sueño que tengas, eh, resulte más reparadora, no te sientas mal, no te sientas cansado. Y eso va encaminado justamente hacia dejar un poco de hacer actividades que quizás, sean muy estimulantes, como ver una película, jugar videojuegos, estar expuesto a la luz. Sé que, pues, ahora estás como muy acostumbrado a eso, pero realmente es un esfuerzo muy, muy grande para tu cuerpo de forma natural, aunque a veces suene, o sea, un poco imperceptible. Tu cuerpo está haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despierto hasta esas horas de la madrugada. Entonces, lo que yo te se sugeriría es que trates de de recorrer lo mayor posible tu horario para poder dormir y abarcar mayor horas, em, de nocturnas de sueño. Poco a poco, no se trata de cambiar de un día para otro algo que has venido haciendo desde hace meses, pero sí podrías ir recorriendo quizás 15 minutos, eh, después otros 15 después 20 ¿sabes?, y al grado de dejarlo, pues, lo más po dentro de las posibilidades, eh, lo más cercano a a a dormirte temprano, ¿no?, yo sé que para ti es complicado, porque también depen no depende tanto de ti, también está alguien más involucrado. Entonces, pues sí, sería un trabajo en conjunto que puede sonar un poquito más difícil, pero, pues, eh, se puede, se puede. Y lo otro que te recomendaría es justamente, eh, pues quizás, em, acondicionar tu tu habitación de forma que sea lo más silenciosa posible y lo más oscura. Eso, pues, para que tu cuerpo también tenga esta esta parte de descanso, ¿no?, para que puedas, sí, conciliar el sueño y no tengas que, pues, despertarte por cualquier otra cosa, porque eso eso te te te afecta completamente. Y, eh, bueno, esa sería esa sería mi mi recomendación. No sé, si si crees tú que lo puedas hacer, eh, suena viable, ¿qué te parece?
Ujú. Okey. Okey. Sí. Ujú. Okey. Sí, totalmente. Creo que tiene muchísimo sentido, sobre todo algo que mencionaste que es justo cómo hacerlo paulatino. Eh, creo que tanto a a los 2 nos puede servir, pero principalmente a mí la verdad es que sí lo veo sucediendo, sí veo como que bajándole estos 15 minutos, 30 minutos, eh, y hacerlo progresivo para justo, acercarme como a un horario de sueño regular. Entonces, definitivamente creo que sí lo voy a intentar, voy a ver qué qué tal me funciona y, pues, muchísimas gracias. La verdad es que tu consejo me me hizo bastante sentido y me ayudó bastante.
Ujú. Sí, mucha suerte y, bueno, ojalá que puedas reco reconciliar el sueño.